Hello po, magandang umaga.
'Yan magandang umaga, kumusta?
Um, okay lang naman. Hindi pa nga ako kumakain, eh, hmm, ikaw ba?
Mm. Ako din, hindi pa rin ako kumakain. Ayan, sakto napag-usapan natin pagkain may gusto akong tanong sa 'yo, paano mo inihahanda ang simpleng adobo sa bahay n'yo?
Oo. O ano yun? Ay, ako sa simpleng hindi ko alam kung matatawag syang simple pero, um, yung pag ako nagluluto kasi ng adobo, gustong-gusto ko yung tuyong adobo, yung talagang maano <sniffs> yung mamantika-mantika. Tapos mara maraming sili tapos ay nako, napakasarap yung talagang pagkinagat mo lalo na pag yung adobong, ano, yung manok, ay, baboy pag kinagat mo talagang hibla nalang yung inaano naghihibla nalang siya.
Mm. Oo. Oh, yung nagmamantika, 'di ba. <laughs> Hala. 'Yun ba. 'Tsaka 'yung, ay, yung, ano, yung pag kinagat mo yung taba na may laman, eh, natutunaw na sa bibig. Sarap.
Ay, oo. Oo, totoo, 'di ba, <sniffs> yun yung klase ng adobo na niluluto ko and talagang gustong-gusto ko din pag may mga sili kasi mas lalong nakakaganang kumain.